Exactement, c'est c'est c'est c'est assez drôle parce que parce que j'y pensais aujourd'hui. Et mmh, en fait, c'est mmh, ç ça revient heu, directement à la question que tu m'as posée, heu, au préalable. C'est que je me suis rendu compte que, dans un certain cadre, hem, notamment le cadre, hem, le le le cadre de de la musculation, parce que j'y passe énormément de temps, vu que vu que je veux faire des compètes et autres, donc je passe énormément de temps en salle. Et c'est vrai que hem, j'ai, mmh, j'ai t o t on a tendance, justement, à se rapprocher des gens, heu, plus facilement et à devenir heu, à entretenir des des des des amitiés, heu, plus facilement. Et je me je me suis rappelé que j'étais souvent enfin que ça m'est parfois arrivé de me demander pourquoi, justement, j'ai j'ai commencé à parler ou pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à ces personnes-là, parce que justement ces personnes-là avaient dépassé les limites. Heu, l'exemple le plus criant, c'est une personne que j'avais rencontrée, on a discuté, c'était très, très bien. On s'est ajouté sur, heu, les différents réseaux sociaux et ensuite, hem, on parlait et du coup j'avais fait une, heu une, heu, une s une story, comme on dit. Et, heu, la personne avait heu, la personne répondait et quand la personne faisait des stories, je répondais, on se taquinait un peu, c'était un ami, heu, tout ce qu'il y a de plus classique. Exactement. Et et <chuckles> et une fois, heu, il avait fait une story, heu, je l'avais taquiné, heu, heu je je lui avais dit: «Oh, mais mais qu'est-ce que tu as dans ton assiette-là, heu? Comment comment tu peux manger ça?» et et lui m'avait répondu, hem: «C'est c'est c'est toi qui manges, heu, du n'importe quoi, tu es noir».
Mmh mh. Ouais. Oui, parce qu'il y a une passion commune. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. OK. Donc jusque là rien d'anormal, ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Mmh mh.
Et du coup je me suis dit: «C c c'était complètement disproportionné. Heu, il est où le le rapport, heu, d'où est-ce que ça vient? Dis» tu sais? J'ai été complètement, hem, j'étais décontenancé parce que
Ah! Bah oui, tu lu tu lui as répondu quoi? Parce que là, c'est vrai que c'est des messages au tac, tac. Donc, une fois que tu ouvres, tu es obligé de répondre dans la foulée, est-ce que tu as pris un peu de recul? Est que tu as répondu, heu, directement avec l'étonnement qui va avec? Comment ça s'est passé?
Alors j'ai pas répondu du tout, j'ai juste, heu, bloqué la personne <chuckles> parce que <chuckles> parce que
Ah, oui, d'accord, donc, heu, ça te ça te peut même pas, heu, tu t'es même pas dit: «Ouais, je vais lui dire "mais qu'est ce que tu dis, heu?"»?
Non, pas du tout, parce que, justement, c'est c'est une, heu, c'est une démarche différente que celle de celle que j'ai l'habitude d'avoir parce que je veux je vais aussi du principe que, pour placer des limites avec, heu avec, heu quelqu'un, il faut que la personne soit assez proche de toi et, mmh, pour que, moi, je me donne ce mal, justement, il faut que faut que j'ai j'ai un réel envie de construire quelque chose avec la personne ou alors, que c'est une personne que je vais côtoyer, heu, de mon gré ou alors de force, hem, assez, heu, assez régulièrement. Donc, heu, j'estimais que
Mmh. Bien sûr. Mmh. Bien sûr. Et tu l'as plus croisé à la salle?

Alors, oui. Hem, au travail, ça m'est déjà arrivé, mais mais <chuckles> heureusement, heu, c'est c'est c'est c'est c'était, heu, comment dire, le le mmh, l l'action était était moins grave que ce qui a pu m'arriver dans mon dans mon cadre, heu, personnel. C'est c'est tout simplement des des des petites blagues, heu, des petites blagues au travail sur la vie privée de chacun, sur, heu, ce que chacun fait, heu heu heu, dans sa vie privée ou avec son sa compagne ou autre. Et et c'est quelque chose, je pense, qui est assez normalisé dans les entreprises, et et qui moi, justement, rentrant dans le monde du travail, heu, en en étant un jeune et et en ne connaissant pas forcément en ne connaissant pas forcément ça, a été assez choqué et et et j'ai été obligé, justement, de de mettre les limites. Heu, comme quoi, heu, on pouvait pas dire ça sur, heu, sur la personne qui qui partage ma vie par par exemple. D'autant plus que que ces personnes, heu, l'ont déjà vue. Donc moi, forcément, je me dis: «Mais, qu'est-ce qu'ils, heu, qu'est-ce ils s'imaginent quand ils nous voient à 2?». Donc, heu, c'est
Mmh mh. Ouais. Oui, le fait de raconter sa vie. Mmh. Ah! OK. Ouais, c'est ils ont ils ont ils se sont fait une réflexion, heu, sur, heu, sur la personne qui partage ta vie, des choses qui étaient que toi tu as estimées déplacées. Et quand tu leur as dit quand tu leur a dit: «C'est pas OK», ils ont réagi comment?
Exactement, pas forcément une réflexion. Mmh mh, c'est ça. Hem, et et oui, tu as tu tu l'as très bien dit, mais pas forcément une réflexion sur son physique, mais sur, heu, sur, heu, su sur nous 2 et moi, j'ai tout simplement réagi en disant, heu: «B oh, c'est c'est c'est pas des choses qui se disent.» et, heu, moi, je suis pas forcément à l'aise avec ça. C'est vrai que, heu, chacun a une culture ou a une manière, heu, a une manière de de faire différente et je je pense que le plus important quand on cohabite, que ce soit heu, que ce soit en ayant la même culture ou en ayant une culture différente, je pense qu'il faut s'adapter avec les sensibilités de chacun. Il faut pouvoir, heu, exercer son pouvoir de liberté sans forcément entraver la liberté de l'autre. Donc, heu
Ah! Mmh mh. Ouais. Tout à fait. Mmh mh, bien sûr, c'est pertinent, ce que tu dis, là. Et ça a été bien reçu, ça va? Ils t'ont pas dit, heu: «Oh tu abuses, c'est rien, heu»?
Ah, oui, ça a été bien reçu. Heu, c'est c'est c'est c'est l'une de mes meilleures expériences professionnelles à ce jour. Et quand quand les personnes ne sont pas mal intentionnées et sont conciliants et justement, comprennent, justement que que qu'il y a des choses avec qui il y a des personnes avec qui c'est OK et d'autres personnes avec qui, non, ça se passe, heu, toujours bien.
Mmh. Bien sûr. Bah, OK, c'est super heu, intéressant de voir que malgré ça, ça s'est quand même super bien passé. C'est important, le dialogue. Et du coup, je rebondis, hein, parce que tu m'as dit que dans une expérience perso, là, tu as eu, heu, à un moment donné, une mauvaise expérience, est-ce que tu peux me la raconter?
Mmh.